Ah, Mädchen? Ah, okay. Ja, ich habe 'n Junge. <laughs> Aber ja, ist beides sehr also das Alter überhaupt, die werden jetzt alle selbstständig und ja, also und Jungs wollen ja auch nicht mit ihrer Mama so abhängen, ne?
Ja, 2 Mädels. Mhm. Okay. <giggles> Ja. Ja, vielleicht sind Mädchen da 'n bisschen anders, stimmt. Also ja, also meine, die ist sowieso i im Moment sehr schwierig. Also, wir haben 'ne schwierige Zeit so hinter uns und, äh ja, und die ist so ziemlich eher auf mich fixiert, muss ich sagen. Aber gut, ich meine <laughs> ja gut, aber ich meine, ich denke mir halt: „Wär schön, wenn sie halt auch mal jetzt 'n bisschen rausgehen würde mit Leuten.“ Aber die die findet leider niemanden. Die ist so 'n bisschen, wie soll ich 'n sagen? <tsk> Ja, ne, aber weil weil ich glaube, die ist zu weit schon. Die ist schon zu zu weit vorne. Das ist total langweilig für die.
Glaube ich auch, ja. Die Ja, es geht immer so hoch und runter, ne? Ja. Okay, ja, das aber schön. Ja, aber das kommt. Ja. Zurückgezogen mehr? Ach so. Ja, ja, ja, ja. Die sind grad die sind ihr alle zu kindisch.
Ja, ja, die findet irgendwie da niemanden. Aber gut, na ja, wird schon kommen. Ja, wird schon noch irgendwie kommen. <laughs>
Okay. Ja, aber das ist ja auch okay, ne? Es wird schon, ja genau. Macht man sich immer viele, viele Gedanken, aber im Endeffekt, ähm, ma also im Endeffekt geht also es kommt irgendwie, wie's kommt, meistens, ne?
Ja, klar. Ja, ja, klar. Sag mal, wenn du in Florida bist, äh, bist du da weit vom Strand weg? Kommst du da ins Meer?
Ja. Ja. Ne. <chuckles> Also es geht so, 30, 40 Minuten ist dann doch schon, ne? Also
Ja, aug aber es ist ja machbar, also auf jeden Fall. Macht ihr das dann so manchmal am Wochenende oder so?
Ja. Ja, jeden Fall manchmal. Ich finde es halt viel, weil man muss packen für 'n Strand, weil wenn wir gehen, dann gehen wir schon länger, ne, und da muss man schon viel packen und dann der ganze Sand immer, also das stört mich halt, ne? Ich habe dann Sand überall in der Wohnung, obwohl ich obwohl wir aufpassen, a und, alles in in so, ähm, <clicks tongue> wiederverwertbare Tüten reinmachen. Aber sobald es dann in im wa in der Waschküche ist und der ba der Sand einmal auf'm Boden ist, dann tragt man das überall hin. Obwohl man saugen tut und so, aber ja. Der Sand ist einfach überall und
Ja, okay. <laughs> Das nervt irgendwas ja, ja. Ja, okay. Mhm. Ja, ja, Mhm, okay. Habt ihr dann auch schöne Seen vielleicht? Mit Wiese oder so dann? Ist ja auch schön.
Ja, haben wir auch, ja. Aber mit mit Seen, das ist so 'ne Sache, weil wir haben ja auch viele Alligatoren, ne?
Ach Gott, ja okay. Oh.
Ja, und Schlangen. Also, das ist so 'n bisschen: „Ne, danke.”
Also, da ist Strand eigentlich, äh, nicht so gefährlich. Ja. Ach so, ah ja, das wow, bei ja, okay.
Ja, Strand geht so, genau, ja, ja. Also, hier würde ich freiwillig in keinen See gehen.
Okay, verstehe. Oh ja, verstehe. Ja, bei uns ist dann halt die Seen, da sind Frösche. <laughs> Ja. <chuckles>
Ja. Ne. Genau, oder mal 'ne Schildkröte vielleicht, aber ja, hier sind Schildkröten, Frösche, äh, Schlangen, Alligatoren, ne? Also, alles tummelt sich da drinnen, und ja. Ja, klar setze ich mich dann noch aber an ans Ufer, aber mit Vorsicht, ne? Ja.
Ah ja, okay, da Wow, das ist ja, das ist natürlich heftig, okay. Ja, mit Vorsicht. Wie ist es dann mit Bootfahren? Ist Bootfahren möglich dann mit Alligatoren?
Ja.